'Yun, 'yung mga pansit, pansit talagang inaano niya yung pansit. <chuckles> Oo. So, talaga kung ano 'yung pinrepare ko kakain talaga siya, kaya talagang umuupo talaga siya, pagkakainan.
Oh. Oo. Mm, ayos kung gano'n. Mm. Oh, pero sa preparation po kayo po talaga 'yung naghahanda? Or, parang tulungan din po kayo na family? Kahit 'yung anak niyo po, eh, parang nakiki-join din po sa pagluluto.
Ah. Oo, alam mo 'yung anak ko, ah, natutuwa siya 'pag ka nakikita niya ako nag-be-bake, nag-be-bake or minsan 'yung paborito niya kasing pansit, so, naamoy niya, pansit, pansit. So, ah, naamoy niya. So, ang gagawin niya papabuhat siya sa 'kin para tingnan niya kung ano 'yung niluluto ko. Oo, or 'yung 'pag ka naman nag be-bake ako naaamoy niya sabi niya, "burned." Ay nasusunog na daw, sabi niya nasusunog oo. So, gusto niya i-o-open ko 'yung ano, lutuan, ah oo, gusto niya titingnan ko at papakita ko sa kanya kung umuusok-usok na. <chuckles> Kumbaga naaamoy na kasi niya, eh.
Mm, ay talaga. Oo. Mm. <chuckles> Ah, oo. Ang galing, oo. 'Yung oven. Mm. Oo, 'di ba dun parang ambag niya 'yun kung may nasusunog na or, ah, hindi hindi pa sunog, ayan. Pero sa mga, 'di ba siyempre as a family po nagkakaroon din po talaga na parang mga, ah, misunderstandings, so, kapag may mga gano'n po na senaryo may mga hindi pagkakaintindihan. Um, paano na naman po inaayos 'yun? Bilang pamilya.
Oo. Oo, oo. Oo. Oo. Oo, sa totoo lang nangyayari naman talaga 'yan eh, at siguro dala na din ng pagod minsan at, ah, ayan. Siguro minsan bigyan mo lang din ng, ano espasyo 'yung tao, kasi minsan hindi mo naman kailangan na makisabay kung ano yung emosyon ng isa, 'di ba? Kasi may pagkakataon kasi talaga na hindi nagkakaintindihan. So, 'yun nga espasyo. Ah, bigyan mo ng pagkakataon na, alam mo 'yun?
Mm. It Oo nga naman. Mm.
I manumbalik 'yung talagang dapat na emosyon niya, at, ayun kumbaga respeto nalang din, at alam 'yun? Pinaparamdam ko na. "Oh alam mo maswerte tayo at ganito 'yung pamilya natin," kasi minsan baka may pagkakataon na nakakalimot, 'di ba. Kumbaga, ako gusto ko 'yung nangyayari sa pamilya na alam mo 'yun? Lagi lang masaya, ayokong sayangin yung panahon ko, na
Mm. Oo. Mm. Tama, oo.

Hmm, ga okey. Um, ah, sa lahat po ng mga 'di ba marami po kayong activities like mga gardening. Ah, meron din po ba kayong parang, ah, mga movie nights, may mga ganun po ba din kayo na activities?
Mm. Oo, meron kaming movie night. Siguro kami lang na mag-asawa, pero yung anak ko siyempre nandun pa rin habang alam mo yun, naan inaantay namin siya hanggang makatulog which is alam din niya, pero bago kami manood ng movie, ah, usually or specially on Sunday night, meron kaming chit-chat or yung kain. So, kakain kami ng mga chichirya or kung ano man yung naihanda namin na pagkain. At ayun nakikikain din siya. <scoffs> Alam mo yung para kami nasa sinehan, oo. So, bago kasi kami manood kailangan talaga yung papanoorin muna namin siya nung mga shows niya na pambata. So, habang nanonood siya oo, so kumakain muna kami alam mo yun, pero kumbaga nagsosod softdrinks naman kami so hindi naman siya nagso-softdrinks, kumbaga alam naman yung limitasyon niya. Kaya okey lang din na kahit na mag-prepare kami ng softdrinks para sa sarili namin at kasi siyempre tayo pagka ma adult talagang mahilig tayo sa ganun, eh, chichirya at softdrinks, eh, habang ano, eh, habang nanonood ng TV or ng movie. So, pero ayun, alam niya na. So, habang kumaka nape-prepare palang kami, alam niya na na may gano'n na mangyayari so, nakaupo na rin siya <laughs> nakaupo na rin siya at makikikain din siya, oo.
Hmm. Oo. Mm. Ay ganun. <chuckles> Oo. Mm, yung mga pang-kids. Mm. Hmm. Oo. Mm. Oo, may ganun. Mm. Oh, foodie parang foodie din siya, ayan. Mm.
Oo, oo, o. Minsan siya pa nga yung maraming nakakain.
'Yan, pero may Mm. Oh 'yan, dahil usapang pagkain po parang, ah, mahilig po ba kayong magluto sa bahay na parang bonding niyong family or madalas po kumakain kayo sa labas?